Evet, yani, o ince belli oluyor ya, işte klasik, işte, eee, çay tabağı olur klasik kırmızı beyaz o, eee, geleneksel. S onlarla çok güzel oluyor, böyle, işte, simitli, yumurtalı, sucuklu bir kahvaltıyla, eee, gerçekten de o
Hı hı. Evet. <chuckles> He he. Evet. Hı hı. Türk kahvaltısının yanında o zaman seni aslında biraz daha mutlu ediyor çay denilebilir. Sanki Türk kahvaltısı olmazsa mesela belki bir, işte, sütle yulaf ya da belki bir kruvasan gibi basit bir kahvaltı, ııı, ya da s kızarmış ekmek üzerine bir avokado. Hani, onun yanında çok çay aramıyorsun diye anladım, doğru mu?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii tabii, yani, daha çok, hani, aslında Türk kahvaltısıyla daha çok gittiğini düşünüyorum. Çünkü bu Türk kahvaltısı aslında biraz da, böyle, eee, s hafta sonları, böyle, şeydir ya biraz bir bizim için gelenekseldir ya, yani, böyle, uzun kahvaltı yaparsın, işte, rahat rahat konuşa konuşa.
Hımm. Hı hı. Evet. He he. Bu bir ritüel gibi bir şey aslında, değil mi? O pazar, uzun kahvaltılar, belki aileyle yapılan sohbetler, o, eee, başından kalkılamayan, belki saatlerce oturulup demlik demlik çay içilen o Türk kahvaltıları. O olunca diyorsun, eee, yanında çay olunca seni çok daha mutlu ediyor. Doğru mudur? Imm.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani, eee, tam da, böyle, dediğin gibi. O yüzden, mutlu ediyor ama bu arada bu, ııı, bu çayı sütlü de denedim. Emm, hatta yanlış bilmiyorsam İngilizler sütlü çay içiyor. Eee, öyle duydum. Eee, İngiltere'de bulunmadım ama, hani, eee, denedim bunu. Mesela sevdim. Hoşuma gitti açıkçası. Güzel, ya, ara sıra yapıyorum.
A! Hı hı. Beğendin mi? Evet, ha ha. Evet. Sevdin mi pek